Allora, parliamo di successo e ti volevo chiedere, cosa significa per te avere successo, ecco.
Eh, allora, avere successo diciamo, che si parla soprattutto in ambito lavorativo il successo penso io, e quindi avere successo è più io l'ho più legato a degli obiettivi che io vorrei raggiungere più che altro e non al successo che magari la società si aspetta da te perché poi <chuckles> so' du sono 2 cose diverse, diciamo.
Okay. Mh, certo. Erto. Sì, diciamo che sono 2 cose sono 2 cose diverse perché in qualche modo, diciamo, c'è il successo diciamo personale, successo, diciamo, in qualche modo legato a agli altri diciamo di quello che diciamo le aspettative degli altri, no, perché molte volte magari, cioè il successo in qualche modo è, non so, legato a quello che si aspettano gli altri, magari, non so: "Io ti vedrei per esempio dottore" do doa un po' oppure, non so, astronauta, cioè
Esatto. Esatto, esattamente, esattamente. Eh esatto, capito? Oppure grande imprenditore, eh, capito?
Grande imprenditore, esatto. Quinti quindi sì, ecco, cioè in qualche modo è anche, cioè potrebbe essere legato a questo, però ecco, cioè anche per me diciamo che è legato più che altro a un qualcosa di personale, no, che può esse diciamo una vita di successo, un successo lavorativo, ehm, un, non so, qua qualsiasi cosa, un e trovare un equilibrio, no, appunto tra
Sì. Esatto, sì. Sì, sì. Esatto, sì, sì, anche le piccole cose fondamentalmente.
Certo. Quindi anche questo diciamo è successo, no?
Sì, sì, che poi soprattutto al giorno d'oggi, che ci sono grandi aspettative dalla società, riuscire diciamo a fregarsene di quelle aspettative e pensare ai successi che per noi sono importanti, è tanto eh.
Certo. Eh.